Ja.
Ähm Ich weiß noch, dass es mit P anfing.
Also, Python?
Genau, ja, oh, genau, Python war's.
Okay, okay, Python. Ja, das, äh, mache ich grade auch. Ich mache es äh, so 'n Komplett-Tutorial von Python und dann habe ich vor, als nächstes 'n Komplett-Tutorial für JavaScript, HTML und CSS, also, so, ähm, Webseiten programmieren. Ähm, ja, so so Sachen halt. Also, ist ist ganz cool, macht schon Bock. Aber, es ist, wie gesagt es ist nicht so entspannt, aber, es ist auf jeden Fall schon cool, wenn ich dann so sehe: „Oh, guck mal, ich habe es geschafft und es hat geklappt“, und so. Das ist das ist 'n großer Erfolg, würde ich schon sagen so, ne? Mhm.
Ja. Ja, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also, es löst auch so 'n Euphorie-Gefühl aus, grade wenn man wenn man programmiert, ja auch oft direkt das Endergebnis sehen kann, besten Fall. Obwohl ich's manchmal auch, äh, sehr frustrierend finde, weil ich finde, wenn du was falsch hast im Code und dann nicht sofort sehen kannst oder nicht sofort drauf, was du falsch hast, kann das echt nerven. Also, zumindest hatte ich so die Erfahrung. Das war irgendwann auch so 'n Grund, warum ich, ja, dann auch irgendwann aufgegeben habe.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, mhm.

So. Aber auch grad, wenn ich das so zu früher vergleiche, ich glaube so mit weiß ich nicht, als ich jünger war
Mhm. Mhm. Mhm.
wäre es, glaube ich, auch nicht, äh, ein Hobby gewesen also, mein jüngeres Ich hätte wahrscheinlich nicht erwartet, dass ich das jetzt mal gemacht habe, weil ich da wirklich eher so, ja.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe ich. Aber ich glaube ganz oft, wenn man so zockt, kommt immer ganz oft dieses dieses Informatikding mit einher. Weil weil ganz früher als Kind ich habe schon immer gern gezockt, habe ich immer so gedacht, die würden das so ausmalen in in Echtzeit, okay? Da war ich ganz klein, da war ich vielleicht so 4, 5, 6, ne? Und irgendwann hat man das so 'n bisschen gelernt: „Ne, das macht man mit Programmen.“ Und dann ist man so 'n bisschen in dieses Programmierdings. Dann ist auch mal dann bin ich auch mal 'n bisschen so in diesem Hacking äh, Dings reingeflutscht.
Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, oh, das stimmt, ja, ich weiß schon, die sagen. Mhm. Mhm. Ja. Hm, sehr spannend, ja. Sieht.
Äh, da bin ich aber unfassbar schlecht drin. <chuckles>
<chuckles> Okay, okay, a a aber ausprobiert.
Also ich habe es ausprobiert und, äh, es war kata ich war katastrophal.
Ja, ja, das ist <chuckles>
Und äh, aber auf jeden Fall war's mal 'n Versuch wert. Es war ganz lustig. Und ja, und dann, äh, habe ich mich halt so irgendwann entschieden: „Ja, guck mal, ähm, Informatik ist es.“
Ja, warum nicht? Ne, warum nicht? Mhm.
Und wenn ich irgendwann mal sagen sollte: „Oh, ähm, neben Informatik möchte ich auch noch mal was machen“, dann wäre es wahrscheinlich trotzdem noch das Hacken, weil ich finde es ge schon interessant. Es ist halt wirklich aber sehr viel Arbeit. Ähm, aber das Hacken also, Hacken an sich ist eigentlich auch ganz gut, weil man es gibt ja so Bounty-Programme, ich weiß nicht, ob die dir was sagen.
Ja. Ja. Ja, das glaube ich, ja. Mhm. Doch, habe ich schon mal gehört, ja.
Und äh, genau, und da kriegt man echt gut Geld. Also, da gibt's teilweise Belohnungen von 4- 5.000 € und das ist halt schon ich sage jetzt mal, wenn man jetzt 'n Job hat und einfach da nebenbei noch 'n bisschen was macht, und ich sage mal, 1 alle 2 Monate oder so hinbekommt, warum nicht, ne? Dann machst du halt deine 2- 3.000 extra alle 2, 3 Monate. Das ist schon, äh, ganz cool eigentlich, ne?
Boah, kra Das ist gut, das Ja. Mhm. Das ist 'ne total tolle Möglichkeit. Also, grade wenn man in dem Bereich bewandert ist und das hinkriegt, ist das, glaube ich, schon sehr lukrati
Also, mhm. Klar. Klar. Nur mhm, mhm. Nur das Problem, ich bin da halt leider nicht so be hin bewandert im im, äh, Hacken. Also
<laughs> Ja, aber das kann ja auch noch werden. Also, grade wenn das mit dem Bereich auskennst halbwegs so, also oder so die grundlegenden Fähigkeiten so auch fürs Programmieren hast, ist ja eigentlich
Ja. Mhm. Mhm.
der nächste Schritt dann da.
Ja, ja, also, es ist schon möglich, aber es ist auf jeden Fall noch viel. Aber ja, ich, äh, danke dir sehr für das nette Gespräch
Ja, ich dir auch, danke.
und, äh, man hört sich, ne?
Ja, dann bis dann.
Tschüss.